'Tsaka kung may olive oil, kaso ang mahal ng olive oil. <laughs>
Oo, <chuckles> yun para siya a healthy.
Mag maghihirap ka sa olive oil. <scoffs>
<chuckles> Libre yung gulay mo pero yung oil mo ang magpapahirap sa'yo. <laughs>
Mm. Oo nga tapos gagamitin mo siya sa pang-prito. <chuckles>
Ay, <chuckles> wala na.
Maghirap ka na. Kaya ano, kaso kasi parang ayoko po kasi yung ini-steam, lalo na sa ano, sa isda.
<chuckles> Mhm.
Parang sa tingin ko kasi parang mas m malansa pa siya pag ini-steam mo siya.
Mm.
'Di ba po? Gano'n din po ba kayo? Parang ano, ayoko yung lasa.
<clicks tongue> Ah, na-try ko po once, pero talagang oo, ganun talaga, parang hindi kasi siya ano, hindi siya nalublob sa mainit na tubig.
Hmm. 'Di siya luto, mm. Mm.
Mm.
Kaya ako parang ano, ayokong ulamin yung sinigang na tilapia kasi parang opo, parang para sa'kin parang malansa pa siya, ganun.
Oh. Mm.
'Di ba po? <chuckles> Pero bangus, kung sinigang na bangus okey pa siya pero kung tilapia siya parang malansa pa. <chuckles>
<chuckles> Oo. Oo. Kasi yung tilapia ano siya
Mm.
mas may, amoy siya kaysa sa bangus.
Hmm, mm, sabagay nga po, okey nga yun. Pero 'pag binigyan mo ng kamatis, 'tsaka 'pag binigyan mo pal pel yung palaman yung tilapya, ta's steam, masarap naman. <chuckles>
Mm. Mm. <chuckles> Ah, depende lang din siguro sa ano, sa luto.
Pagluluto po siguro.
O sa, ah, linis, ganun.
Mm, hmm.
Oo.
Yun nga po, tapos Ayun
Mapunta naman po tayo sa ano, sa p
Ano po?
prutas 'di ba, malaking tulong din po yun?
Mm. Hmm. Tama, tama malaking tulong din po, kaso kasi parang balanse din kasi 'di ba yung prutas
Yung pagkain ng prut tas.
matamis po. Mm. Kaya dapat balanse rin.
Yung pagkain po ng prutas sa araw-araw.
Mm, tama po.
Malaking tulong din po yun.
Mm, tama nga naman po.
Mm.

'Di po sila mahilig sa ganun, sa tingin ko.
Mm. Hmm. Hmm, mm, ano po ba yung
<clicks tongue> Kayo po, Tagalog po ba kayo?
Hindi po, Kapampangan po. <chuckles>
<smacks lips> Ay, okey.
Mm. Kaya ano, ano pa ba, ano pa ba yung mga gulay na masarap iluto?
Ganun.
Kasi parang gusto ko rin matutunan yung ibang ano recipe nung mga gulay, kasi parang pinakbet lang 'tsaka chopseuy, yun lang yung mga alam kong ano niluluto mga steam, ganon.
Oh. Mm. Hmm. Opo, yun din yung puwede din naman pong maggisa-gisa minsan.
Mm.
Konting oil lang po or kung may non-stick na ano, lutuan talagang konting ano lang, oil.
Mm.

Yun nga po, eh.
Kaya dapat ano, siguro, ah, limitahan po talaga yung sinabi kanina na pagkain ng matatamis din. Tsaka yung sinabi niyo po kanina na puro tubig din.
Mm. Mm, tama. Oo, tama. Yun din na malaking tuling tulong din po yun para mailabas ang mga toxin sa loob ng katawan.
Hmm, 'di ba? Yung tubig, mm. Mm, mm. Tama nga naman po yun. Tapos tsaka ano, yung paraan ng pagluluto natin 'di ba mas mas masustansya kapag ini-steam mo lang kaysa sa prito.
Mm, 'tsaka Eh, sige po. Mm, tama. Tsaka yung gisa-gisa ganun. Ginisang
Mm, hmm. Mm, mm.
Oo, yun. Iwas din sa mantika.
Mm, mm. Eh, di kayo po, ah, naggigisa lang kayo? Mas madalas ang paggigisa ninyo?
Hmm, sa pinakbet po kasi in para hindi na po ginigisa, parang tubig na lang po ay.
Hmm. Kasi sa amin it kasi sa amin parang maggigisa ka pa lang.
Mm. Ah, baka ganun po ang pakbet ng Tagalog.
Hmm, bakit po yun sa inyo parang pakukuluan niyo lang?
Dito po kasi Ilok Ah, 'di ba tubig po siya tapos ilagay yung mga ba mga sibuyas, ganun ta's lagyan ng bagoong tapos kapag kumulo na po siya, yun na po yung ano.
Hmm. Oo. Mm. Ah, ano po 'yon? Madaming tubig o yung kakaunti lang? Parang singdami lang noong mantika na gagamitin.
Kon Hindi po. Parang sakto lang siya na panluto dun sa gulay.
Ah, yung parang kung yung sabaw lang, yung ganun.
Pag na-abs Oo, 'pag naab mm, 'pag na-absorb na po ng gulay, eh, luto na yung ano, ganun lang po para iwas din.
Ah. Ah, ganun po pala yung paraan ng pagluluto ninyo. Kasi po dito sa amin sa probinsya, ayun maggigisa ka muna ng bawang, sibuyas tapos 'yon, yung mga kalabasa, gano'n. Tapos tsaka mo bibigyan ng kaunting tubig, doon pa lang yung tubig noon.
Mm. Hmm. <clicks tongue> Oh. Mm.
Ta's yun po kukuluan po. So, iba pala yung paraan ng pagluto ng ano ng ano ba yun, ng pinakbet. Eh, di mahilig po kayo niyan sa ano, sa mga gata-gata.
Pinakbet, opo. Ay ang mga ano, ang mga Ilokano hindi

'Di ba, po?
Tapos laging ano, yung blanch lang siya.
Mm.
'Yun lang po, ganun lang po.
Tama, 'tsaka mas ano, mas maram mas maraming benepisyo po yung pagkain ng gulay.
Mm, tama. Mm, kasi parang ano, parang, kapag madaming madaming ni
M Hmm.
Mm, tama.
Tama po. Tas 'yun
Nakakaiwas sa mga sakit ganun, kaya kami dito sa bahay parang, napapansin ko din na min minsan lang magka sakit.
Mm. Mm, mas hahaba ang buhay. Hmm, tama.

Mm, tas ayun po, mm. Dapat ano iwasan din yung pagkain nung dun sa mga restaurant po mas ma opo, kung posible dapat, ah, lutong bahay talaga.
Isa pang oo sige. Fast food. Mm. Oo, tama.
Mm.
Ah, isa pang ano, mm. Isa pang nakakatulong pala ngayon, eh, yung ano, yung, ah, pag-inom ng tubig.
Tama nga naman. Mm. Mm, opo.
Kasi sobrang init.
Oo, yun na nga po.
Mm, tapos pwede din naman nahaluan ng mga lemon, pipino para maging refreshing ba o healthy din yun sa ano, sa diet.
Tsaka Mm, mm. Mm. Mm. Ah, eh, di masasabi niyo po mas mas madami kayong kinakain na gulay kumpara sa karne.
Mm, oo tama.
Mm, tama naman po yun mas maganda kasi mas madaming mas madami siyang benepisyo sa katawan, 'di ba po?
Mm. Oo, kasi ano din, ah, dahil madami din namang tanim na gulay, sayang hindi rin naman kami nagbebenta. Eh, sayang naman kung mabubulok lang din dun.
Tama.
Kaya ulamin na lang.
Kahit m Tsaka parang mas mura pa yung gulay 'di ba? Dito po kasi sa'min mas mura pa yung gulay kaysa sa karne ng baboy.
Mm, tama.
'Di ba? ano po ba yung mga
Nasa siyudad po ba kayo?
Ano po ba yung mga luto ng gulay na niluluto niyo po?
Ah, sa amin kasi ano, yung pinakbet kung alam niyo po yun?
Ah, opo paano po ba yung luto ng pinakbet sa inyo? 'Di ba yung iba sa ibang lugar parang may gata yata, binibigyan ng gata?
Yung Mm, ganun. Sa amin ano lang, ah, bagoong lang ganun.
Mm. Bagoong, mm. Bagoong opo.
Tap mm. <clicks tongue> Simpleng ano lang po sa amin luto.
More Mm. Mm, simpleng luto lang po, kasi sa iba binibigyan pa ng gata, 'di ba po?
Mm. Mm, ma-effort kasi kapag may gata pa, eh. <chuckles>
Mm, para sa, m ako din naman po parehas po tayo parang yung bagoong lang.
Mm. Oh. Tapos
Ah, ano pa po ano pa yung mga ibang lutong gulay? Kasi parang ako din parang konti lang kasi yung mga alam kong lutong gulay chopsuey lang pinakbet, ganun po.
Mm, yung oo ganun lang din naman po dito sa probinsya hindi pi sila pa
Mm. Mm. Mm. Mm.
Hindi pinanapasosyal ba. <chuckles>
Ah, oo nga po. At saka maraming benepisyo yung pagkain ng gulay.

Ganun.
Tama po. Kaya dapat mm. Dapat ano
Malaking tulong po yung ano pag kain lagi ng gulay
Tsaka dapat samahan. Samahan po nung pag-eehersisyo, tamang diet at pag-eehersisyo. 'Di ba? Tam magka-ano po yun eh, magkadikit po yun 'di ba? <laughs>
Ay opo. <chuckles> Tama po.
Opo. Kaya, ah, ano pa ba.
<chuckles>
Ano pa ba yung mga benepisyo ng gulay kasi parang parehas po kasi tayo, eh, ayoko yung karne mas gusto ko yung isda kasi medyo nagkakaedad na din po kasi ako. Kaya mas pinipili kong kumain ng isda, manok ganun, gulay ganun. <chuckles>
Mm, tama. O
Tapos ano pa ba? Ah. Mahihilig po ba kayo sa mga matatamis?
Mm, sila. <chuckles> Mm.
Mga tsokolate po mahilig po ba kayo?
Mm, tama. Ano po?
Mahilig po ba kayo sa mga tsokolate?
Ay opo.
Mga Okey po.
Basta meron.
Hmm, okey.
Pero kapag wala hindi po. <chuckles>
Pano mo yun binabalanse sa pagdye-dyeta mo araw-araw?
Ah, yung limit. Paglimit po ng pagkain ng matamis?
Tama, mm.
Mm, tas ano sa kape minsan hindi ko yun na ba naano nalilimit kasi hindi ko na-e-enjoy yung kape ko kapag hindi matamis. Yun naman
Mm. Ah. Ah, nakakailang kape po ba kayo sa isang araw?
Dalawa po.
Ah, dalawa lang naman pala. <chuckles>
Oo, pero masyadong matamis kasi ang ginagawa ko kapag, hindi siya healthy.
Mm. Ah, so nasa 3 in 1 ka, kumpara dun sa black coffee o kapeng barako?
Mm, opo.
Hmm. Mm, pero mas healthy po yung kapeng barako 'di ba? Hindi naman po ba mataas yung sugar ninyo ganon? Dahil mahilig, mahilig po kayo sa mga matatamis na pagkain?
Hindi ko pa po <chuckles> Hindi ko pa po ano eh pinapa-check baka ano magulat ako. <laughs>
<chuckles> Ay, ayaw niyo po bang ipa-konsulta kung mataas siya o hindi?
Minsan po ano may nararamdaman ako na parang nase-search ko dito sa ano, parang yun yung sign pero <sighs> wala naman akong lakas ng loob pa na magpa-check up ganyan di pa ready siguro.
Mm. Kaso siyempre para maagapan niyo po agad ng ano, 'di ba ng maaga.
Mm.